Anladım, gerçekten güzel. Karmaşık bir konu aslına bakarsan da. Peki, bu geleceğe dair gidelim birazcık. Sonuçta bir çocuğun var artık ve o çocuğun beslenmesi de hâliyle yaş aldıkça değişmeye başlayacak. Bazen bu, mesela ergenlik döneminde gidecek erkek mi, kız mı bu arada bilmiyorum ama Erkek. Tabii ki erkeklerin biraz da iştahı özellikle ergenlik döneminde büyümeyle beraber çok açılıyor. Mesela, o beslenme sürecinde nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsun? Çünkü mesela bu abur cubur kullanmak da özellikle o genç yaştaki çocukların çok tercihi oluyor. Sen nasıl yöneteceksin bu süreci?
<chuckles> Biraz. Evet. Hıı. Evet. Tabii. Erkek, hı hı. Evet. <laughs> Hıı. Eee, yani, ııı, be benim gibi beslenirse hiç problem yok. Yani, biliyorsun Türk mutfağı, eee, h böyle, et ağırlıklı olarak, ııı, düşünülse de aslında, ııı, sebze ağırlıklı bir mutfak, yani. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Eee, o yüzden, mesela, bizim zeytinyağlılarımız bile çok sağlıklı. Eee, bir şekilde işin içinde sebze oluyor ya da, işte, böyle, eee, bakliyat çok kullanılıyor mesela çok sağlıklı, hani. Eee, o yüzden benim sevdiğim şeyleri severse, eee, şey yapar, onu iyi bir şekilde dengeler. E, zaten bir tatlı düşkünlüğü de olacaktır, yani, eğer bana çektiyse, illaki. Orada da sütlü tatlılar, ııı, gayet, hani, imdadına koşuyor kişinin. E, ne o kadar ağır, ne o kadar öyle midede şey yapıyor, hazımsızlığa yol açıyor. Eee, ama onun dışında tabii kendi, ııı, tercihi, yani. Ama, ııı, şey ben bunları olabildiğince çok pişirmeye çalışıyorum ki alışkanlık geliştirsin.
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Harika. İllaki, illaki insanda Aynen, kaçış olmuyor. Evet. Gerçekten öyle. Birazcık aslında, böyle, detaylı şekilde konuştuk ama ana konumuza dönelim istiyorum. Yine kötü günlerle, böyle, bazen bir cenaze olabilir ya da bir bayram günü olabilir ya da bir buluşma olabilir. O günlerde, mesela, özel olarak, ııı, hazırladığın bir şeyler oluyor mu? Mesela, bir misafirin geldiğinde kötü bir gün için olabilir yine.
Hıı. Hmm. Emm, yani, ııı, gelen misafire bağlı biraz ama genelde, ııı, böyle, bi benim pratik tariflerim var. Ve hemen, mesela, bir cacık yaparım, o çok kolay, ııı, olur. Hemen, böyle, güzel yeşil bir salata yaparım. Ondan sonra hazır, böyle, fırına sürüp çok kolay bir şekilde pizza ya da börek; ben de yapabiliyorum yufkayla Aynen. Eee, bir de zaten sucuk kattın mı işin içine? Eee, hani, zaten değme de yanında yat, yani. Çok da güzel oluyor Hı hı. <chuckles>
Hı hı. Harika, eh. Aynen öyle. Peki, bu mutfakta, böyle, yanına bir yardımcı ister misin? Mesela eşine deyip, "Hadi gel, beraber bir yemek hazırlayalım." ya da oğluna ileride, böyle, bir, iii, istekte bulunur musun hiç?
Aaa, yok tam tersine ben tek olmayı seviyorum. Çünkü zaten dağınık çalışıyorum. 1 kişi daha, böyle, iyice benim düzenimi bozar, kafamı karıştırır. O yüzden yalnız olmak en iyisi.
Hımm, yalnız kalmak okey. Hı hı. Evet. Belki de öyle gerçekten. Peki, bu yemek yeme süreci illaki, böyle, başlarda, hani, öğrenciyken falan yalnız başına, ııı, okay oluyordu senin için ama illaki şu anda bir aileyle berabersin. Eskiden de çocukluğunda yine ailenle sürekli yemek yiyordun. Artık o alışkanlık mesela senin için bir düzen hâline geldi, rutin hâline geldi. Şu an mesela yalnız yemek yesen, böyle, içinde bir burukluk, bir üzgünlük olur mu sence?
Hı hı.